Ờ, <laughs> cũng, ơ, đơn giản thôi. <laughs>
Ừ, mùi trứng chiên, đúng rồi, nó rất là đơn giản. Tự nhiên mình ngửi mà, trời, mùi nó thơm á. Tức là, thí thí dụ như mình cũng đang buồn buồn, đang đang tâm trạng rũ rượi, đang sầu não gì đó đi, thì tự nhiên mình cảm thấy, trời ơi, đâu có một cái mùi trứng chiên thơm lừng, nó nó thoang thoảng tới là, kiểu như, nó đánh lạc hướng cái suy nghĩ cái của cái sự rầu rĩ của mình, và mình lại, ừm, hướng cái sự chú ý của mình tới cái món ăn mà họ mình mình lại suy nghĩ: "Ủa, hông biết ở đâu người ta đang nấu cái món đó nó thơm thế nhỉ?" <chuckles> Tự tự nhiên là, kiểu như, nó quên ngang cái nỗi buồn luôn á bạn, kiểu vậy á. Ừm. Ừm.
Ừm. <chuckles> À! Ừ, có lẽ là nó liên quan gì đấy đến một cái ký ức của bạn chẳng hạn, ví dụ hồi bé mẹ bạn nấu cho bạn chẳng hạn á.
Ờ, thật ra tui hổng hổng phải bạn, tại vì hồi thật ra thì mình bị hấp dẫn bởi cái mùi trứng chiên á bạn. Tức là, ờ, nó nó hông phải là liên quan tới một cái kỷ niệm hay một cái ký ức gì mà mình có trước đây, nó chẳng qua là do bản thân mình là bị thu hút bởi cái mùi trứng chiên, vậy thôi à. Cho nên cho nên là nó nó sẽ mình sẽ d sẽ dễ, rất là dễ bị đánh lạc hướng bởi cái mùi trứng chiên, cho nên là, đấy, ừ, kiểu vậy. Ừm.
Ừm. <laughs> Cũng may đấy, cũng may là là là mùi trứng chiên đấy. <laughs> Ừm, ờ, nếu mà là trứng chiên thì thì dễ quá rồi, bạn, ờ, có thể là thưởng thức cái món này bất cứ lúc nào cũng rất là đơn giản. Ừm. Nh ừm, bạn nghĩ là, ừm, một cái món ăn ấy, thì nó có thể nào mà nó thay thế cho được cho một cái ôm được không?
Ừ. Đúng rồi, ngay tại nhà luôn cũng được, ừ. Ừm. Ừm, một món ăn mà thay thế một cái ôm á hả? Có chứ bạn, mình nghĩ vậy á. Ờ, còn nếu mà được cả hai nữa thì càng quá tốt. Thí dụ như có ai đó mà cho mình ôm cái, rồi bưng cho mình một đĩa đồ ăn, trời ơi, lúc đó là, trời ơi, gân nhân nhân đôi sự sung sướng rồi, còn gì đ buồn nữa đâu, kiểu vậy, ừ.
Khi mà bạn buồn ấy. Ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi. <laughs> Thế thì, ờ, cũng kh cũng, gọi là, cái ôm nó cũng có giá trị tinh thần của nó, mà một cái món ăn ngon gì đó cũng có giá trị tinh thần của nó ha.
Ừ. Chính xác. Đúng rồi, cái nào nó cũng có một cái giá trị riêng cả. Nhưng mà mình thì, kiểu, mình hơi tham á, nên mình muốn được cả hai, vậy Ừ, đúng rồi, người lớn rồi mà chọn gì nữa. <laughs>
Ừm. <laughs> Muốn cả hai, không không chọn, đúng không? Muốn cả hai. <laughs> <chuckles> Ừm, ưm, nhưng mà khi bà bạn có khi nào mà người quen của bạn ấy, ờ, người ta buồn, thế xong rồi người ta rủ bạn đi ăn không?
Ừm.

Ừm, mình hổng có chọn một cái món nào hết bạn ơi. Kiểu như mình buồn buồn á, thì mình, kiểu, mình sẽ đi ra ngoài đường mình la cà hàng quán các thứ. Rồi mình thấy có quán quán nào mà OK, rồi mình nhảy vô mình ngồi mình ăn vậy á. Mình mình ăn một mình luôn, chứ mình hổng phải đợi là "Ờ, phải tao buồn quá, rủ bạn bè, tao buồn quá, ờ, mày đi ăn với tao hông?". Mình hổng có bạn. Mình thật ra mình cũng có thể là tìm được cái sự an ủi trong cái việc ăn một mình nữa bạn ơi. Kiểu vậy á. Ờ.
Ừm. À. <laughs> Kinh! Rủ bạn, đúng không? Ừm, ừm. Ờ. <laughs> Nghe cũng, ơ, rất là lạ đấy. Tại vì là bình thường ấy, mọi người cũng sẽ là rủ bạn bè đi ăn, chứ cũng cũng nghe vẻ ăn một mình, không biết là có buồn hơn không ta?
Ừm. Ừm. Ừm, thật ra đối với mình thì nó cũng không hẳn là buồn hơn đâu bạn. Tại vì, ờ, kiểu như, khi mà mình buồn á, mà mình được ăn ăn ngon á, cái tự nhiên mình cảm thấy là mình được an ủi hơn trong cái việc mà khẩu vị của mình nó cũng được xoa dịu được chút đỉnh ấy. Chứ hổng lẽ tâm trí buồn chuyện này chuyện kia, rồi tới nỗi mà ăn cũng không được ngon miệng nữa, thì thấy tội quá luôn, hông lẽ mình tội bản thân mình vậy luôn á hả! Cho nên mình cứ ra mình hàng quán mình ngồi mình ăn. Thí dụ có thể là ăn ốc nè, ăn vặt rồi ăn mấy cái quán ăn vặt lề đường, hoặc là ăn mấy cái món mà bình thường mình cũng thích. Đúng rồi, ăn để cho nó nguôi ngoai nỗi buồn á bạn. Kiểu vậy. Ừm.
Ừm. <laughs> <laughs> Nghe cũng được. Ừm. Cũng hay. <laughs> Thế nhưng mà nha, đã có bao giờ ấy, mà bạn vừa ăn xong rồi bạn, kiểu, vừa khóc chưa?
Ừm. Vừa ăn vừa khóc sao khổ vậy? Hông bạn ơi. Mình hổng phải hổng ơm, mình hổng có tới mức tới mức vậy đâu. Tự nhiên ra ăn, bạn cứ nghĩ mình ăn ở hàng quán, mình ăn chỗ công cộng mà mình ngồi mình ăn mình khóc vậy, trời ơi, sao mình cảm thấy mình thảm thế! Hông, mình hổng có vậy. Nhưng mà nếu mà mình
Ừm, <laughs> thì đang buồn mà. <laughs> Thế Ví dụ như là nhiều người, người ta thất tình chẳng hạn. Thì người ta, kiểu như là, đi uống rượu một mình chẳng hạn đấy, xong người ta vừa uống vừa uống rượu vừa khóc đấy.
Ờ. À.

Khá là cái phong cách nó, kiểu của người Việt Nam nó kiểu như thế ha. Ừm, thế nhưng mà, ờ, ừm, có cái giai đoạn nào mà, kiểu bây giờ ngày nào bạn cũng buồn, ừm, thì thì thì chả lẽ ngày nào cũng phải đi ăn hay sao?
Ừm. Ờ, hổng có đâu bạn. Thí dụ như khi mà thí dụ như những lúc mà mình buồn nhất, tâm trạng mình chán nản nhất á thì mình hay ra ngoài mình dạo dạo mình ăn, ăn xong tới ngày hôm sau là, kiểu như, tâm trạng mình nó cũng cũng nguôi ngoai đi ít nhiều rồi, chứ hổng thể nào mà cái nỗi buồn nó cứ rầu rĩ nó kéo dài và nó nghiêm trọng ngày này qua tháng nọ, rồi mình cứ, ơ, cả tuần cả tháng mình lại lê la ngoài đường mình ăn như vậy, mình hổng có tự vậy. Ừ.
Ừm. <chuckles> Đó, đó là do là, ừm, do là bạn chưa bị thất tình thôi, ví dụ bạn bị thất tình chẳng hạn là có khi là bạn cũng, ơ, ăn nguyên cả 1 tháng luôn ấy, có khi bạn tăng cân luôn ấy.
Ừ, ừ, chắc chắc cũng thất tha thất thểu, <laughs> cũng vậy á. <laughs> Hông, mà trộm vía là mình chưa tới mức vậy bạn ơi, đấy, nãy mình có chia sẻ là mình ờ, đúng rồi, vẫn còn tỉnh táo và đ vẫn còn yêu thương bản thân, bạn, tại vì người hổng ai yêu mình bằng bản thân mình đâu, mình nghĩ vậy. Ừm. Ừm.
<chuckles> Ừm, vẫn còn tỉnh táo. <chuckles> Ừm. Đúng. Ừm, thế thì, ờ, bạn có lời khuyên nào cho người khác khi mà họ đang buồn và muốn tìm một chút an ủi qua món ăn hay không?
Ờ, thì đấy, mình nói đó, giờ bạn buồn hoặc bạn thất vọng, ưm, bất cứ chuyện gì nữa thì bạn hãy yêu thương bản thân mình và trân trọng bản thân mình nhiều hơn xíu. Đấy. Ừ, để mà có thể ăn được những cái món gì đó mà mình yêu thích, ừm, tại vì ít ra đồ ăn nó cũng đâu có khiến cho mình buồn hơn đâu, đồ ăn nó khiến cho mình vui hơn chứ, đúng không? Nên là tại tại sao lại không ăn ngon lúc buồn, đúng hông? Ừ, vậy đó. Ừ.
Ừm, rất là hay! <chuckles> <laughs> <chuckles> Đúng đấy, đúng đấy. Ừm, ô kê. Cảm ơn bạn hôm nãy đã chia sẻ cho mình nghe cái câu chuyện cũng rất là thú vị nhá!
Ô kê bạn. Cám ơn bạn, chào bạn ha. Bye bye!
Chào bạn.